أيوة فعلًا عندِك حق، يعني بجد أنا نفسي أعمل كده، أو أنا ه بُصّي هو أنا بصراحة حاولت كتير إن أنا أعمل كده بس عارفة أمّا تحسّي إن الشخص اللي قُدّامِك هو مش مُتقبِّل فكرة إن في حدود أصلًا، "هو يعني إيه بنتِك وبنتي وما أعرفش إيه، لأ حفيدتي دي أنا أعمل فيها اللي أنا عايزه، زي ما أنا عملت فيكِ اللي أنا عايزه أعمل فيها برضه اللي أنا عايزه." هو شايف كده إن هو هتعلّميني أرَبّي إزاي أو هتعلّميني أتكلّم إزاي مع معاها؟ أو كذا، فأنا فعلًا بجد عارفة فكرة برضه إن إن إحنا نوصَل لأرض وسَط كده مثلًا، أو إن أنتِ تلاقي فعلًا مثلًا حَل وسَط ما بيننا إحنا الإتنين، الموضوع فعلًا فيه صعوبة شوية، أنا عارفة ده كويس، يعني أنا حتى لمّا بابقى عايزة أتكلّم معاه مثلًا أو أفَهّمه وِجهة نظري أو كده بالاقي صعوبة أصلًا إن أنا أوَصّل المعلومة لإن ليه بقى؟ هو بياخد كل حاجة
أيوه. امم. امم. امم. اهم. أيوه.
ويحوّرها عليه هو، يعني مثلًا أقول له إيه، أنا باعمل كذا عشان هي ما ما تقولش كذا مثلًا عشان هي هتفهَم كذا، "إيه هو أنتِ هتعلّميني أرَبّي إزاي؟" يعني عارفة بياخد الموضوع باتجاه تاني خالص، خالص، فبياخد الموضوع بقى إن أنا إيه، باعاندُه آآ، باقلّل مثلًا من اللي هو بيقوله، آآ إحترام، قلّة إحترام بقى قلة أدب، يعني مش بياخد إن أنا مثلًا خايفة على بنتي أو خايفة على تربيتها أو أي حاجة ،لا، لأ خالص، ما فيش الكلام ده، الموضوع بيتقلب 180 درجة وب باتحوّل في الآخِر زي ما قلت لِك كده في الأول، أنا الإبنة العاقة اللي قليلة الأدب، <chuckles> اللي ما شافتش تربية، اللي بترُد على أهلها في أي حاجة. فبجد الصراحة حاجة صعبة يعني.
عليه؟ أيوه. امم، بالضبط. فهِمتِك. اهم. أيوه فاهماكِ. فهِمت قصدِك كويس. بالضبط، وعندِك حق إن أنتِ تحسّي بكُل ده، اتكلّمي معاهم بالراحة وبهدوء لو أنتِ مثلًا خايفة إن أنتِ تخسري إحترامهم بسبب حاجة زي كده، حاولي على قد ما تقدَري تعرّفيهم إن أنتِ مش ضِدُّهم، إن ده مش تقليل من إحترامهم، بالعكس ده إحترام لحدودِك وحرّيتِك. كل بيت ليه قواعد مُعيّنة، أنتِ اتربيتِ على قواعد مُعيّنة خاصّة بالبيت، خلاص أنتِ وزوجِك كمان عندكم قواعد معينة لبيتكم، عايزين بنتكم تُخلَق أو تتربى وتكبَر في بيئة مناسبة، بيئة سويّة، بيئة صحيّة نفسية للطفلة وفي حاجات كتير يمكن هُم ما خدوش بالهم منُّه منها وأنتِ مثلًا لمّا كُنتِ طفلة صغيرة يمكن إن هي أثّرِت فيكِ بالشكل ده لدرجة إن أنتِ عايزة تعملي أسلوبِك الخاص في التربية. وعرّفيهم مش معنى إن أنتم ربّيتوني بالتربية دي وإن "إحنا اتصرّفنا معاكِ زي ما إحنا عايزين." زي ما بيقولوا كده إن ده كان الصح وقتها، عرّفيهم كل الكلام ده، إن ده م لمصلحة الطفلة مش مش ضدُّكم، أنا مش باعارضكم عشان أنا عايزة أعاند وخلاص أنا بس مصلحة بنتي أهَم.
إمم. بالضبط. برافو عليكِ، بالضبط. إمم.